Ja, also, ich finde das manchmal viel praktischer, wenn, äh wenn man es so per Sch per Chat oder so machen kann, ne? Da hat man dann Zeit dann noch für andere Sachen. Und, äh, es gibt ja auch Leute in der Tat, die nicht gerne, ähm, mit anderen persönlich reden oder telefonieren. Und für die ist das natürlich schon angenehmer, ne? Also, die eher so zurückhaltend sind und lieber so so für sich sind. Aber ich finde halt auch, äh, es muss beides irgendwie geben, dass man trotzdem auch 'ne persönliche also, manchen ist dann so 'ne persönliche Ansprache viel lieber, als dass sie das alles digital machen oder nur mit 'nem Text oder so. Also, grad äh, vi oft auch ältere Menschen, ne? Also, da merke ich das auch. Mein Vater w mein Vater mein Vater, der will immer irgendwo lieber <chuckles> lieber hingehen und mit jemand persönlich reden als jetzt am Telefon oder mit irgend 'nem Chatbot. Ist leider ist in der Tat so.
Mhm. Ja, richtig. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, ich glaube, das mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Aber auch spannend. Ich glaube, das hat viel auch mit, äh, Sozialisierung zu tun. Also, ich habe das irgend also mhm, sehr unterschiedlich <chuckles> die Personen. <chuckles>
Also mhm. Genau, auf jeden Fall. Ja. Ja, also, interessantes Thema, wirklich, und wenn man da so noch mal richtig drüber nachdenkt und so, ne?
Ja. Und du, was bist du für 'n Typ? Eher mit Handy oder eher so, äh, mit, sch richtig sprechen?
merkt man Kommt darauf an. Also, wenn ich jetzt irgendwie jetzt habe ich zum Beispiel die Reparatur der Alarmanlage, da habe ich das mit dem Chat a abgemacht, so 'n Termin ausgemacht. Ähm, wenn ich jetzt 'n Rat bräuchte, da würde ich wahrscheinlich noch eher, äh, telefonisch es versuchen, weil man da 'n bisschen mehr erklären kann, als wenn man es nur schreibt.
Mhm. Ja, das stimmt. Mhm und auch mal anfassen eigentlich, ne?
Genau. Ja genau. Genau, so sehe ich das auch.
Mhm. Ja, spannend. Ich habe noch 'ne Frage, vielleicht weißt du das ja. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen „Handy“ und „Smartphone“? Gibt's da 'n Unterschied?
Mhm, ja. Also, ich glaube, der Unterschied ist einfach nur, dass wir in Deutschland „Handy“ sagen und das für Amerikaner, ähm, oder, äh, Englischsprachige, ähm, ist „Smartphone“ und oder „Cellphone“ das Wort. Ähm, „Handy“ bedeutet etwas völlig anderes. Also, da kann man <laughs> da geht's dann auch einfach um Missverständnisse, genau. Also, ähm, Smartphone ist, glaube ich, am äh, wahrscheinlich am besten dann.
Mhm. Ja, genau, das ist ja auf Englisch was ander ja. <chuckles> <chuckles> Ja, ich glaube auch. <chuckles>
Genau. Also, wenn man mit am m mit Leuten spricht, die Englisch sprechen, sollte man lieber „Smartphone“ sagen. <laughs>
Ja, spannend. Ja, ich denke auch. <giggles> Ja, ach gut.
Genau. Mensch, das fand ich total schön, das Gespräch.
Schön. Ja, vielen Dank fürs ganze Teilen, ähm, über deine Beziehung mit deinem Smartphone. <chuckles>
Ja. Mhm, gerne. Mhm. <laughs> Danke, äh äh, dass du mich eingeladen hast.